ده راح قدِّم، تمام؟ وبتاع ومش عارف إيه، وخلاص وحددوا له إيه هم بي مكاتب العمل تمام، بتاخد بقى الناس وبتاع وكده عشان بتاخد نسبة منهم. فاهم؟ فقال له تعالى الكفيل بُك
تم ب بس أنت عندك مقابلة يعني، هو ع هيعملوا مقابلة ليكُم أنتم الاتنين في نفس الوقت؟
ما هو مقابلة ما هي ده مقابلة كان لكتير، فاهم؟ بس هو عمل إيه بقى؟ هو كان عارف منّي التفاصيل، فاهم؟ باقول له والله هو كان مكلمينّي بمُرتّب كذا، ومش عارف إيه وبتاع والحكاية كذا، تمام، راح بقى في المقابلة قال له إيه؟ قال له: "أنا هاشتغل ب بأقل من اللي أنتم عارضينه."
ياه!
آه. تمام، وكل عرفت إن ال آه وصاحبي اللي كان في المكتب ما هو المكتب ده بتاع واحد صاحبي هو ده اللي ما كانش يعرفه، تمام؟ قال لي ده قال لي ده في واحد فلا اسمه فلان الفلاني ما هو ما كانش يعرف بقى إن برضو اللي مقدم صاحبي، قال لي في واحد اسمه فلان الفلاني قال للكفيل 1، 2، 3 قُلت له قُلت له ده صاحبي.
أنت عرفت بعد كده، وهو عِرف إن أنت عرفت. تمام.
قال لي: "ومين اللي قال له؟" قُلت له: "أنا" قال لي: "غلطان." قُلت له: "أنا فعلًا غلطان."
اهم. أثّرِت معاك الموضوع دوة؟
أكيد طبعًا أثّ أكيد إن أكيد طبعًا لما تحس إن ال الضربة جات
صِعِب عليك. أ شُفته ب ق قابلته بعد كده أو حصل بينكم وبين بعض كلام والّا من ساعتها أنت مقاطعه؟
هاقول لك حاجة، لأ هاقول لك حاجة لأن أنا يمكن طيب في الحاجة دي، حضرنا مع بعض ماتش كورة من من سنتين جِه هنا مصر إجازة، وعزمته في الإستاد على ماتش كورة والله، وخرجنا مع
امم. ياه! اهم.
ما قدرتش إن أنا آآ، العِشرة تروح يعني.
والله كويس. إن أنت سامحته، طب خليني أسألك آخر سؤال، إيه الحاجة اللي لو رجع بيك الزمن فعلًا هتغيرها؟ دي أنت عايز تغيرها؟

وأنا بُص، أنا مش عارف أنا لما قعدت اعاتبه بقى، قلت له إيه؟ قلت له: "يعني ينفع كده؟ أنا أخدت جزا وبتاع." قال لي: "مش مشكلة." آآ، بص بقى الرد، قال لي: "مش مشكلة، خصم منك كام وأنا دي غلطتي وأنا أدِّيهم لك." قلت له: "هو المشكلة إن أنت تديهم لي؟ دي سمعة ودي قصة ودي حكاية في الشغل، مش قصة فلوس." ده يعني قلت له: "الموضوع أكبر من كده، أنت هتشيل الجزا مكاني؟ بس هي غلطتي إن أنا اعتمدت عليك." طبعًا حس بتأنيب ضمير وكده <laughs> يعني
اهم. صحيح. اهم. فعلًا. <laughs> تمام. هي كلمة واقفة بتديها له من تحت لتحت كده آه.
آه، ما هي غلطتي فعلًا، آآ، ما د عارف أنت بقى لما أقول له: "بص، بقى لو كنت اعتمدت على راجل وبتاع وكده." أديت له كتير، بس هو طبعًا كل القصة اللي يقولها إيه؟ يقول لي: "اتخصم منك كام يعني؟ هاديهم لك."
اهم، تمام.
برضه حرقة دم.
طب، أنت قدرت تخلص في يومين الشغلة بعد كده؟ يعني أنت أخدت خصم وقدرت تخلص الشغل في يومين؟
لا، هو الم الم المدير سحب الشغل مني أصلًا وات واتجازيت فيه. آه، سحب الشغل ده مني، ما هو خلاص كانت غ ما باقول لك درس كان كبير أوي، أوي يعني.
كمان؟! ده أخد الشغل. أهم حاجة ما يكونش أدَّاه له هو. <giggles> <giggles> لو كان أدَّاه له هو دي يعني
<giggles> .لأ، تخيل بقى لو كان ادَّاه له هو وخلصه، يا لهوي!
<laughs> لأ، هو ادَّاه يعني لحد تاني. طب، خليني أرجع معاك ورا كده <clears throat> أنت عارف دايمًا بيتقال يعني، إن وقت لما بن يعني في وقت الشباب آآ، بيسموه طيش وبناخذ قرارات غلط وبنندم عليها، هل تفتكر أنت في حاجة عملتها كده اتعلمت منها أو اتحولت لحاجة كويسة أوي؟
آه. آه. طبعًا. أكيد. آآ
في الفترة المراهقة أو فترة ال آآ، الشباب؟
آه، آه، طبعًا آآ، حاجات كتير، يعني مثلًا لو
طب، أبتدي لي بآخر بأقدم حاجة أنت تفتكرها.
هاقول لك يعني أيام الدراسة وال والمذاكرة وكده، كان دايمًا الوالد والوالدة يقولوا لك إيه: "ذاكر عشان تخش كلية كويسة، عشان تجيب مجموع كويس، عشان عشان تستريح بعدين." وأنا أقول: "إيه بعدين ده؟"
آه. ما بقاش في الكلام دوّة بتهيأ لي دلوقتي بس
ما هو هو دلوقتي ما بقاش في طبعًا، بس زمان كان إيه؟ كان ييجي يقول لك: "ذاكر عشان تستريح." وأنا أقول: "إيه بعدين ده؟ أنا عايز ألعب كورة وعايز أنزل مع أصحابي وعايز أروح السايبر بتاع النت وأقعد على الإنترنت بقى وبتاع وكده، مذاكرة إيه وبتاع إيه." بس فعلًا الواحد حس بقيمة الكلام ده بعدين، اللي هم كانوا بيقولوا عليه. يعني لو كان الواحد فعلًا آه، يعني أنا دخلت مثلًا كلية حقوق، هو كان وكنت علمي في تانية ثانوي وبعد كده حولت أدبي لإن ما جبتش مجموع، لإني استهترت بالموضوع شوية، بس لو كنت ذاكرت بقى الواحد بقى مهندس، بقى دكتور، بقى حاجة، أكيد، أكيد كان فرق. دي غلطة برضه، ما هو الواحد كان دماغه حلوة مش وحشة، يعني أنا في تانية ثانوي مثلًا جبت 55%، في تالتة جبت 95%.
تمام. آه، صحيح. اهم. تمام. طلع ليهم حق. آه. صحيح. اهم. اهم.